Tama, ganoon dapat, mm.
'Di ba? Mm, ngayon, <sniffs> doon palang, eh, kahit na ang law o batas na alam nila ay hindi ganun kalalim basta may alam sila, kahit may alam lang sila, alam mo 'yun, para silang natututong mamili ng lider natin na tama, na lider natin na kung sino.
Hmm. Mm, tama. Mm.
Talaga, 'di ba, kumbaga, hindi 'yong korap. 'Di ba, natututo na, kahit papaano nagiging mautak na ang mga botante. Mm, pero ito, paano kaya nakakatulong ang edukasyon sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa trabaho o negosyo sa 1 lugar?
Oo. Mm, tama 'yan, maganda 'yan.